जी, मैं ग बहुत जगह मैंने ज जो है चखा तो है, लेकिन जो माँ के हाथ का प्यार और स्वाद है ना, वो उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। भले कोई भी दादी, ताई दादी तो मेरी अभी नहीं है। उनका निधन हो गया बहुत पहले तो उनकी यादें तो मेरे पास कुछ है नहीं अब जो मैं अ, बता पाऊँ। लेकिन जो दूसरी जगह भी मैंने कहीं भी खाई है ना तो अ, लेकिन वो बात नहीं है, जो कि माँ के हाथों का जो जादू है ना वो अलग ही है। कोई नहीं उसको मतलब आप अ अ, <chuckles> वो बता पाएगा, बना पाएगा।
हाँ। ये तो है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। ये तो है। अच्छा अ, लेकिन क्या मतलब आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की? आपको आपके अंदर आया नहीं कि मुझे भी जानना चाहिए कि कभी अकेले रहूँ तो बना सकूँ।
बहुत मुश्किल है। मैंने भी सीखने की कोशिश की थी। मैं बहुत बार मतलब माँ के साथ बैठी, लेकिन बहुत मेहनत है, मेरे से उतना मेहनत नहीं हो पाएगा। मैं खा लेती हूँ <chuckles> लेकिन बनाना भाई मेरे बस मैं जो है वो मैंने उसके ऊपर के डिज़ाइन सीख ली है, तो वो मैं बना सकती हूँ। लेकिन जो दूसरी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है।
<chuckles> जी। <chuckles> अच्छा डिज़ाइन जान लिया है आपने। अ, ये मतलब गुजिया के बारे में आप बात करिए क्योंकि आपने अभी बताया कि उसमें डिज़ाइन बना करते हैं। अच्छा अ, तो मतलब डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया बता दिया आपने। लेकिन इनकी इस अ, गुजिया के अलावा क्या आपके घर में कोई ऐसी पारिवारिक रेसिपी बनती है मीठे में जो कि आप अ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हों बहुत सालों से खाते आ रही हूँ? चाहे उसका कोई ख़ास मसाला तैयार करना हुआ, ख़ास तरीके से बनता हुआ आपके घर में, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
हुँ। जी हाँ, मैं एक और मिठाई है। अ, मिठाई अ, बोलूँ या फिर उसको एक तरह का मतलब वो थोड़ा-सा य दुस मतलब मिठाई है, मीठा ही होता है। उसको छठ के अ, स समय मना छठ एक त्योहार है जो हमारे यहाँ मनाया जाता है। वहाँ पे ठेकुआ बनता है। उसमें भी डिज़ाइन बनता है। लेकिन वो डिज़ाइन हाथों से बनाना मुमकिन नहीं होता है। तो उसके लिए अलग-सा कुछ साँचा मिलता है।
हाँ, हाँ। बताइए, बताइए। ठेकुआ। तो ये जो ठेकुआ के बारे में आपने बताया ये अ, कैसे बनता है ठेकुआ? क्या इस्तेमाल होता है और किस क्या स्वाद होता है इसका मीठा, तीखा? वैसे मिठाई है तो मीठी ही होगी। लेकिन क्या-क्या चीज़ें इसमें डलती हैं ये बताइए?